Eu acho que foi a mudança ali física, corporal e a durante a viagem, eu acho que eu mudei bastante, tanto que eu fiquei diferente também, até fisicamente um pouco depois que eu voltei, eh, enfim, <chuckles> emagreci também, né, não tem como. <laughs>
Uhum. Durante a viagem mesmo? Uhum. Ah, entendi. É. <laughs> É um percurso muito, eh, físico, muito físico.
Intenso. E aí depois eu fui percebendo coisas, você vai conversando com pessoas, enfim, os motivos, né, de tá ali, e aí você conecta com as pessoas, enfim, achei bem interessante, eu conheci um rapaz que eu acho que ele era da
Sim, sim.
Romênia, ele estava indo de bicicleta sozinho também.
Olha, era tinha muita gente, assim, de bicicleta?
Tinha algumas, mas geralmente estava em grupo, esse rapaz estava sozinho.
Olha só. Você acha que essa essa parte mais, eh, legal da viagem é quando você conhece as histórias porque você vê muita gente unida no mesmo propósito que você ali, né.
Aí. Exato, exato. E eu estava muito assim, tipo assim, eu tinha passado por ele, ele deu o ele porque as pessoas falam: "Bom caminho.", né, "bom camino". Geralmente esse é o tipo, quando você vê um peregrino, você fala isso, e aí eu passei muito direto, assim, eu estava com muita <chuckles> pressa, tô te falando que eu fiz em 3 dias, né.
Uhum. Ah, entendi. Uma saudação. Ah, tá. Você está focada, você estava focadona ali no
Eu estava focada. Aí depois ele veio do meu lado de novo, aí ficou puxando assunto e a gente ficou conversando. Só que o percurso de bicicleta também eu acho que é mais curto, é bem mais curto, e aí quando eu falei da onde que eu tinha começado que era o meu 1º dia, né, ele ficou em choque porque ele tinha começado em uma cidade pra frente. <laughs>
Imagino. <chuckles> Oi, e tá no mesmo lugar, mesmo ele estando esse esse hack ainda, né, pra chegar mais perto. Olha que legal isso. Mas você tem alguma lição, por exemplo, ou conselho mesmo que você daria pra quem tá pensando em fazer essa viagem, assim, de forma sozinha igual você fez?
É. É. <chuckles> Mas foi bem legal assim, conversar com várias pessoas. Eu acho que ler bastante coisa antes de relatos de pessoas, né, se preparar, levar uma meinha de dedinho que é muito importante pra não dar bolha, Band-Aid de bolha, enfim, coisas pra você se preparar, magnésio, e e mentalmente também se você puder ir fazendo suas orações, ter sua fé no caminho, acho que importante.
Hum, boa. É. Depoimentos. Hum. Hum. Uhum. Uhum. É.
Se reconectar, né.
Você vê muita gente assim lá também?
É, assim, as pessoas ficam em silêncio às vezes, eu acredito que estão em oração, mas cada um no seu, né.
Hum. Ah, entendi. Ah, sim, interessante isso, viu. Olha, adorei essa conversa com você, viu. Obrigada.
Verdade. Também adorei. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, tchau.